Ang pinakagusto kong, ah, subukan 'yung air fryer, eh. Ah, kumbaga dahil, ah, tawag dito, ah, tamad akong magluto, kumbaga puro prito lang, eh, dun sa mga nakita kong, ah, air fryer parang napakadali lang 'di ba? Kumbaga ipapasok mo lang, ta's ise-set mo lang 'yung tamang temperature, 'di ba? Kahit hindi mo na kailangan ng, ah, kalan, 'di ba? Mga kung ano-ano, ayun para sa'kin 'yung, 'yun 'yung gusto kong subukan kasi nakakabilib, sobrang dali lang gamitin. Ayan, ikaw ba?
Mhm. Ah, oo. Oo, oo. Tama. Oh, oo. Tama ka diyan, tama ka. Hmm, oh. Oo, oo, oo, oh. Oo nga, tama, tama, tama. Ayan. Oo. Parang gusto ko 'yan, eh. Na-engganyo tuloy ako, parang gusto ko ding subukan. <laughs> Matagal na akong sinasabihan ng mga kapatid ko bumili ka na ng air fryer mas madali gumawa ng french fries kasi, 'di ba? <laughs> Mahilig ako oo, oo nga, pero alam mo interesado din ako sa alam mo 'yung virtual reality na mga headset kasi hindi pa ako nakaka hindi pa ako nakakabili ng gano'n, eh. Hindi ko pa din nasusubukan kaya, 'pag ano tinitingnan-tingnan ko nga din baka baka magkaroon ng, ah, bawas presyo ganun, baka makabili ako ng <chuckles> Tama, tama, 'tsaka hindi ko din alam kung marami siyang gamit, 'di ba, kasi hindi din ako sigurado, 'di siya kagaya ng mga ibang computer unit na magagamit mo talaga sa iba't-ibang bagay, baka kasi 'yun lang 'yung purpose niya, eh, 'di ba kaya parang ano lang talaga siya 'di ba parang magiging luho siya kaya, hindi ko din ano hindi din ako masyad binabantayan ko lang, tinitingnan ko pero gusto ko sanang subukan, hindi pa kasi ako talaga nakakasubok.
Kaya nga, 'di ba? Oh, oo. Mm, 'di ba napakadaming puwedeng lutuin dun, air fryer lang. Ay, maganda 'yan. Oo. Oo, bad medyo may kamahalan kasi 'yun, eh. Mm. Ayan. Oo. Mm. Pero tawag dito Oo 'yung ibang artist parang ginagamit din siya, VR para, ah, ayon 3- 3D niyang nagagawa 'yung mga ano sculpture niya ganiyan, ah, may ganun, may mga gano'n para sa mga artist, ayan. Ah, kaya 'yun maganda rin talaga 'yung VR parang hindi lang din siya pang-ano, pang-laro talaga, kumbaga 'yung iba talagang artist ginagamit siya.
Ah. Ah, oo nga, 'no? Ang galing naman. Ang galing naman nun. Oo. Oo, oo. Oh, ang galing naman. Nakakatuwa naman 'yung gano'n, 'no? Para 'pag naiisip ko talaga ang dami nating mga ano na nakakakita ka na din ba ng mga parang, ah, musical instruments na pang electronic na din? 'Yung nakakita ako ng nakakita ko ng drum set na 'di ba 'pag iniisip natin drum set 'yung ang dami talaga, may mga bakal pa, may nakita na akong maliit na lang na drum set na parang electronic na puwede mong ga ilagay sa bahay mo, 'di ba, p 'di ba 'yun 'yung mga gano'ng klase.
Ayan. Kaya nga, eh. Oo. Ay, parang may nakita ako niyan. Oo. Ah, okey. Ay, oo. 'Yung parang sa mga, tawag dito, sa mga SM, sa mga World of Fun ganun, sa mga ganiyan, 'di ba? Hindi na kailangan ta hindi na talaga ma masyadong maingay kasi puro, ah, tunog lang talaga ng ano ng plastik, 'di ba? 'Yung mga gano'n.
Oo. 'Yan, oo nga. Oo. Oo nga, ayan. Ah, ta ma gus masarap nga ano, eh, masarap din subukan 'yung mga gano'n, 'yung mga klaseng, gano'ng klase na instrument 'yung mga makabago na, oo kasi, parang interesting siya gamitin 'di ba? 'Yan 'yung mga magagandang ano, development.
Oo. Kaya nga. Tama. Oo nga, tapos parang may nakita rin ako na ano, ah, electric guitar, 'yung parang gitara na, may sariling tono, puwede mo siyang baguhin ng tono. Ayan napakaganding napakaganda nun.
Mhm. Ah, oo. Ah, ang galing 'no? Oo.